なるほど。なんかその印象的なやっぱりこう出会いっていうのは、そこで会われたんですか？
えっと、まあ、そん時はなんかその丘景色がいい丘みたいなとこを、ええなんかその観光スポットがあって、で、夕方ですね、夜夜か。あの、まあ、その知り合いと、まあ並んでて、で見に行って、ああ綺麗だねまあ、ただ、綺麗だねっていうかあのその日にちょうどもやがかかってて、霧みたいになってて、上手く見えなかったんですよ。ただい夜景みたいな感じで、ま、有名なスポットで、で、降りる時にああ、ロープウェイで降りていくんですけど、その待ってたんですよね。うん、ちょっと混んでたんで。そしたら、その知り合いがなんかたまたま前に並んでた2人組の男とは話してて、なんか盛り上がってて、で、スペイン語なんで、あの、何話してんだって僕は置いて置いてきぼりで、したら、なんか、あ、ちょっと今仲良くなってて、で、その2人はウルグアイかな、なんかそのスペイン語を話す、違う国だったんですよね。うん、で
うん。 はい。 ええ うんうん。 はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 うん。 へえ。 うん。 はい。 ああ。うんうん。 あ、その二人も、あの、観光みたいな感じで、その、来てたんですか？うん。
あ、多分、そう、そうでしたね、はい。そう、そうですね、なんか笑ったりして盛りあがってたんで、聞いたらウルグアイ、話しかけて、でなんかこう挨拶して、ああそうなんだっつって、これからどうすんのって、僕らは、あの、まあ、夜夜だったんで、もう8時ぐらい近かったんで、で、なんか、僕はアジアアジアレストラン行きたかったんですよね、日本食、食べてなかったんで
はい。 うん。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。うん。
で、それで、2人で一緒よより行く予定だったんで、そこから20分ぐらいだったんで。したら、その彼らが、「いやちょっと僕ら、あの、有名なステーキハウスがあるから、もうそこがこの一番有名で行きたいんだけど、参加しない？」って誘ってきたんですよね。
はい。 へえ。 うん。

あ、もう、あっちがなんかこう、<giggles> 一緒にこう、おどろ踊ってよ、みたいな感じになって、し指名されたんですね？え！うん。
ワイワイ、そうすよね。ハイハイハイ、みたいなって、指名されて。で、みんなも、やって俺僕だけアジア人で、絶対ダンスうまいのそっちじゃないすか、その、ぼ他のメンバーじゃないすか。アテの音楽乗せて、した、僕がなんかこう、立ってみたいなって。
はい。 まあまあまあ、うん。 そうなんですね。
ハイハイハイ、みたいなって、なんか俺、腰振って、踊ってましたね。
<laughs> まま、でも確かに、そのうん、いや、いいですね。ま、確かにその、6人くらい、あの、ま、ラテン系の人があ、5人くらいラテン系の人がいる中、1人アジア人だったら、やっぱり目立つから、指名、それは、ま、されちゃうかもしんないですね。
<laughs> そら「その腰つきいいね」みたいに言われて。褒められましたけど。 別に目立つ格好はしてないんすよ。ただ、なんか周りが僕を勝手に選んだというか、雰囲気的で。で、そのメンバーが。で、それで、ま、ステーキ来ましたと。で、ステーキ美味しかったんす、確かに。確かにうまかったんすよ。それだって、いちじぐらいっすよね。で、結構お客さん盛り上がって、で、確かにおうまかったんすよね。て、交換しながら食べて、うまってなって。ただちょっと、むだお酒も頼むじゃないすか。うん。やっぱりあっちの人、い強かったり、飲むんで。で、色々頼んでいや、いテキーラとか色々飲んでましたね。ワイン、テキーラ、ま、肉屋さんなんで、ワインと、や、テキーラとか、なんかカクテルみたいなとか飲んで、で、結構回って。ただなんか、そのメンバーはちょっとダンスホール行こうよっつって。
うんうん。 なるほど。 はい。あ。 そうなんですね。すごいですね。 うん。 はい。 うんうん。 あ、何系のお酒を頼むんですか？ はい。 うん。 はい。